Eh non lo so, io credo che sia, uhm, qualcosa di di psicologico legato al fatto di non voler fallire o di, mhmm, cercare sempre di mostrare la mia la versione migliore, no, di me agli altri, ehm, per paura forse magari un po' dei giudizi e delle critiche. Anche quasi, mhmm, over performando in situazioni in cui magari gli altri non tenderebbero, no, a giudicarmi in maniera così cruda in realtà, magari è una cosa che, ehm, in qualche modo vivo solo io. E poi mi stresso perché ogni ritardo che ho, ehm, rispetto a questa sensazione alimenta poi il senso di colpa, perché poi è un circolo vizioso, no, ehm, il senso di colpa ti costringe a lavorare di più, però poi il non li completi, quindi insomma, risultato, progetti bellissimi, ma, uhm, eternamente diciamo in fase beta no, capito cosa voglio dire?
Sì. Certo. Assolutamente. È normale. È la mia pau e la mia domanda è, questa paura qua, no, di cui mi hai parlato, quindi di fallire, ti è mai capitato di fallire effettivamente e di aver ricevuto critiche?
Uhm, ma sì, sicuramente poi, mhmm, tra l'altro nel campo, uhm, delle startup o comunque di, ehm, progetti che in qualche modo, uhm, devono testare, no, devono testare il pubblico, devono testare l'idea, devono testare gli investitori, ehm, i fallimenti sono possibili e sono anche probabili, ehm, a me sono capitati
Eh beh, assolutamente, ma è umano.
e e forse
Quello che devi capire è che è umano sbagliare.
Sì, no, quello sicuramente. E ho provato anche a ridurre e a ridefinire un po' gli standard alti. Uhm, ho provato, ehm, a distinguere, diciamo, tra fatto bene e fatto perfetto, ehm, perché alla fine il primo serve a far funzionare il progetto, una cosa fatta bene. L la cosa perfetta serve più al mio ego, no, piuttosto che al business in qualche modo, perché
Mh-mh. Sì, assolutamente diciamo che sei tu